Elettronic elettronica stile Daft Punk o elettronica stile David Guetta? Cioè dipende eh
Mhmm, anche lì, dipende un po'. Sì, uhm, tipo EDM, uhm
Mh. Ah, okay, okay. Quindi musica da Tomorrowland, in un certo senso. <chuckles>
Mah, sì, dai. Poi, in realtà appunto, anche i Daft Punk li apprezzo moltissimo. Uhm, anche loro danno dal danno una bella energia.
Okay. Mh. Ma, in questa passione della musica, trovi il tempo e anche di andare a concerti cioè, numerosi concerti o ti è capitato solo qualche volta?
Tantissimo. Guarda, non non ne ho idea, di quanti concerti io abbia visto. Però secondo me, si avvicina al centinaio.
Ah, okay. Hai la collezione dei biglietti, suppongo.
Ehm, no. Questo no. No, perché non sono legato agli oggetti. Ehm, però, al ultimamente un po' s non sto tanto andando, perché comunque, i prezzi sono aumentati tanto, ehm
<chuckles> No, non l'hai tenuti? Okay. Bene, giusto così. Eh, c'è un c'è stata un po' una rivoluzione nel mondo dei concerti. Anche perché, sono aumentati tanto, magari, quei pseudo concerti in discoteca, che non so quale sia il tuo pensiero a riguardo
Sì. Uhm Bravissimo. Eh, b dopo il COVID, c'è stata proprio una una FOMO, ehm, la fear of misci of missing out cioè questa voglia di
Mh. Esatto.
questa paura di perdersi, no, le cose. Che ha portato tante persone a voler partecipare agli eventi esatto. Quindi, i prezzi sono aumentati
Esatto. A qualsiasi cosa. Anche se magari non sono troppo interessati a sì, sì, chiaro.
Bravissimo, bravissimo. E infatti, io ho rinunciato anche per una questione economica comunque. Ehm, ultimamente sto sto facendo fatica ad andare ai concerti. Riesco a permettermene 1-2 l'ann
Mh. È un peccato però, dover rinunciare è un peccato dover rinunciare a questa passione, per questioni economiche, perché, ehm, è quasi ed è molto limitante come cosa.
Eh, sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì.
Ma, un il tuo concerto il più bello in cui sei stato? Sia a livello, magari, di artista, sia a livello di coreografie, scene sceni scenico, cose così.
Mh-mh.

Dunque, vorrei farti una domanda un po' rimanendo in tema musicale, un po' di evoluzione in un certo senso. Tu, per caso, hai avuto un'influenza familiare, per quanto riguarda il tuo gusto musicale, cioè magari si è anche evoluto nel tempo, cioè la tua famiglia ti ha indirizzato verso un genere musicale specifico?
Guarda, mhmm, è una domanda bellissima, perché parla proprio tanto di me. Uhm, io ascolto tanta, tanta musica, uhm, credo di essere uno dei maggiori fruitori di Spotify a livello mondiale. Per lo
Okay. Mh-mh. Oka <chuckles> Se non oso immaginare il tuo Spotify Wrapped quanto s quanti minuti avrai in ascolto. <chuckles>
<chuckles> Bravissimo, bravissimo, mi f fa un sacco di complimenti sempre. Ehm, in realtà, mhmm, tutto questo dipende anche tanto da dalla mia famiglia. Ti racconto questo aneddoto giusto per farti subito entrare in quello che è stata la mia storia, un pochino. Uno dei primissimi ricordi che ho, ehm, di di mio nonno, uhm, a cui ero molto, molto legato, uhm, è questo mhmm, questa immagine di me seduto sulle sue gambe, lui aveva una scrivania a L <tsk> e, praticamente, mi faceva ascoltare la musica, mi metteva queste cuffioni cuffione grosse che, ovviamente per la mia testa erano enormi.
Mh. M okay. Vai, dimmi, dimmi. Mh-mh. Okay. Sì. Quelle che coprono tutto l'orecchio, sì, sì, sì.
<sucks teeth> Bravissimo, proprio quelle lì. Ehm e niente mi faceva battere le mani su questa scrivania di legno e mi faceva andare a ritmo, mi lui aveva queste unghie leggermente lunghe e quindi riusciva a fare dei tap o col palmo bravissimo. E e questo per me parla tanto della mia storia perché, appunto, uhm, proprio il ritmo nel sangue arriva arriva da lì. Esattamente.
Mh-mh. Mh-mh. Quel il ticchettio, sì, sì, sì ho capito. È iniziato da lì, in un certo senso, i e quello per te è il tuo inizio nella tua passione, mhmm, della musica, in un certo senso.
Eh sì, sì, tantissimo.
Ah, okay, okay. Ma quanti anni avevi in quel periodo, scusami, per curiosità? All'incirca, eh.
<inhales> Mah, mhmm, è uno dei primi ricordi che ho, quindi ti direi 3 o 4 anni.
Ah, beh, allora molto piccolo certo, cer
Sì, piccolissimo e anche lui era un appassionato di musica, ehm
Eh, infatti volevo chiedere, appunto.

Guarda s sceglierne 1 mi viene davvero difficile, potrei farti una top five <chuckles> Dai allora
Okay. Dai, fai una top five. Sì anche perché, se son stati centinaia, a dirne 1, effettivamente di che come chiederti la tua canzone preferita. Dipende dal momento. <chuckles>
Eh sì, mh. Chiaramente. Ovviamente, ci sono quei big, cioè quegli artisti molto grandi che, appunto, fanno proprio uno show, no, uhm e poi ci sono quegli artisti un po' più di nicchia, ehm, che p
Mh. Mh-mh. Cer E si concentrano sulla loro immagine dici. Riflettore su di loro.
Sì, immagine, suono compatto.
Okay, okay.
E comunque ti potrei nominare i Subsonica, uhm, per il loro suono, come dire, che ti arriva, ti penetra nelle ossa. Ehm, la voce di Samuel, che è il cantante dei Subsonica, proprio ha un impatto incredibile. Ehm, a me piace molto il reggae
Okay. Sì. Mh-mh. Sì. Okay.
quindi ho visto una band siciliana un po' sconosciuta, ehm s che fa reggae, sì. Ehm e l'ultimo che son andato a vedere è di Tony Pitony si chiama questo artista. <chuckles> Guarda è un personaggio. Il nome già lo introduce alla grande. <chuckles>
Che fa reggae, suppongo? <laughs> Mh. <laughs> Bel nome Tony Pitony. <chuckles> Mh. Ma visto che hai menzionato, comunque, artisti, i italiani, ti definisci più un ascoltatore italiano o, anche qua, sei molto sp spazi molto tra italiano, estero, inglese e altre lingue?
Sì. No, anche in questo caso, spazio tanto. Ehm sì. Ti avrei nominato Ne-Yo come artista internazionale. Sì, sì, sì.
Spazi tanto, mh. Ah, sì, sì. Oltretutto tra il 2010, in quel periodo lì, andava tantissimo. Sì, sì, sì assolutamen
Eh, sì. Eh sì, eh sì. <chuckles> Assolutamente. È stato un sogno poterlo vedere qualche annetto fa, ormai andante.
Ah, qualche annetto fa. Quindi l l'hai visto post, uhm, fama in un certo senso in Italia. <chuckles> È stato quasi come un tuffo nel passato; ti ha portato le canzoni di quei tempi.
<chuckles> Sì. Sì, sì, assolutamente. <chuckles> Sì, sì, un un ritorno alle radici. <chuckles>
Bene. Comunque direi che sei una persona che ascolta di tutto. Ti si può proporre musica classica, ti si può proporre rock, hard rock, elettronica, comunque ascolti tutto con piacere, no? Ah.
Sì, ci sono giusto, bah, qualche genere che non apprezzo probabilmente.
Magari saranno quelli più recenti, suppongo.
Ma cu sì, ti direi la trap, come più recente e quelli più estremi, quindi magari black metal
Mh. Mh. Ah ok dici quelli composti da urli e basta, poco poco comprensione e poco p testo, in un certo sen
Uhm, sì, sì. Esatto. Esattamente.
Ho capi ho capito. Guarda grazie per avermi raccontato un po' la tua storia, l'evoluzione musicale, è stato molto piacevole da ascoltare.